Mình hông có thói quen nghỉ trưa, buổi trưa cho nghỉ một tiếng đồng hồ, nhưng mà mình ăn xong rồi mình vô mình làm luôn á, tại vì mình tranh thủ mình làm để, cái, chiều mình về sớm. Mà chiều có được về sớm đâu, lúc nào cũng cũng ráng ráng làm buổi trưa để chiều về sớm mà ch chả có ngày nào được về sớm.
À, tức là đã nỗ lực hết sức luôn rồi mà vẫn không cho về sớm, đúng hông nè? Thì thường thường bạn phải làm tới mấy giờ nè?
Ờ. Thật ra á thì cũng chẳng có ai giám sát mình, à, gọi là, quá khắt khe đâu mà quan trọng là công việc của mình phải xong. Cho nên á có những ngày mà bình thường á nha, mà hông phải á cao điểm như bây giờ á thì á cứ tầm, à, 6:30, 6:00-6:30 là mình đi về, là mình thấy như vậy cũng ổn. Nhưng mà bạn ơi dạo gần đây là bắt đầu làm tới 7:00, 8:00, 9:00 luôn á, nhiều khi về nhà check mail nữa á.
Ừm, vẫn còn tối là công việc Ôi!

Trời ơi, nghe, ưm, thấy thương quá, sao mà khó chịu dữ luôn hả? Thì, ờ rồi có ai phụ bạn hay gì hông? Hay một mình bạn làm hết luôn hả?
Thiệt luôn á. Ừ. Thật ra á, là á, ờ, công việc ở công ty á, thì á, nó nhiều, nó có đông người làm thiệt. Nhưng mà tại vì công ty nhỏ, cho nên á, là một người á, phải làm nhiều việc cùng một lúc mà lỡ phát sinh ra cái việc gì đó mà phòng ban khác á, người ta hông có làm kịp thì mình cũng phải á, gọi là, nhảy vô mình hỗ trợ luôn để cho nhanh, cái quan trọng là được việc chứ hông phải là đùn đẩy việc cho nhau.
Ồ. Ơi. Rốt cuộc gánh việc cho phòng khác luôn á hả bạn?

À, tức là bên truyền thông, tức là các ấn phẩm quảng cáo, truyền thông gì đó. Tức là công ty bạn là công ty dịch vụ hả bạn? Kiểu là, agency mà để, à, làm dịch vụ cho bên các đối tác khách hàng á hả?
Marketing, đó điện thoại đúng rồi, sự kiện này nọ đó. Hông, mình làm, à, cho thương hiệu, cho brand.
Ồ, tính ra cũng bật ha. Vậy bây giờ
Làm cho brand. Đúng rồi, nhưng mà khi mà làm cho brand á, nó có nhiều mảng nhỏ ở trong đó rồi bạn hợp tác với nhiều đối tác để chạy chương trình cross promotion này kia để đẩy doanh số đi á, với nhiều đối tác á. Đó thì, ừm, thì cũng khách hàng, ừm, người mua là, ừm, người mua lẻ mà, bán lẻ mà. Thì khách hàng chạy nhiều chứ. Đúng.
Ừm, đáng lẽ là nhiều khách nhiều khách là xảy nhiều tình huống khác nhau của từng khách khác nhau nữa, đúng hông nè?
Đúng rồi, nhiều vấn đề lắm, nhưng mà cái á, một trong những cái vấn đề lớn nhất bây giờ đó là mình căng thẳng quá, mệt mỏi nhiều khi muốn buông luôn, nghỉ xả hơi 2-3 tuần cho rồi, mà đâu có được.
À, đúng rồi, à, trách nhiệm, đúng hông nè? Ừm.
Đúng rồi, chính xác.
Trách nhiệm vào lượt cuối năm các kiểu nữa. Bạn ơi, vậy bây giờ á, mình, à, nghe qua thì rất là thương luôn và, ừm, thấu cảm cho cái việc mà cái cảm xúc cũng như tinh thần và sức lực của bạn á. Chắc chắn là bạn phải chịu rất là nhiều cái áp lực và căng thẳng, đúng hông nè? Thì bây một vài cái mẹo, thì, ờ, mình sẽ cùng trao đổi với bạn xem, mà bạn xem cái hợp cái cùng ứng dụng biết đâu có thể, ờ, đỡ đỡ hơn. Hoặc chí ít là mình nghe cái sự lời tâm sự của bạn để cùng đồng cảm với bạn ha. Thì, ờ, thứ nhất á là cái việc mà hồi nãy mình thấy giờ nghỉ trưa 1 tiếng đó bạn, thì, ờ, bây giờ mà bạn trước đây bạn nói là bạn cố gắng bạn bạn làm việc. Nhưng mà cuối cùng là làm việc để chiều về sớm thì cuối cùng cũng không về sớm được, mà nhiều khi bị cái cường độ từ sáng mà tới chín tám, chín giờ tối thì gần như là một cái quãng rất là dài, gần 12 tiếng luôn. Thì thấy là, cái, cơ thể não bộ các kiểu gần như nó đuối và nó kiệt sức luôn. Thì bây giờ có thể là, ờ, ồi rồi bạn thấy là ôm việc nhiều thì nó cũng phải kéo dài thay giờ phải cho phép là 1 tiếng buổi trưa, nửa tiếng có thể ăn cơm 20 phút gì đó, đúng hông? Rồi, ờ, tiếng còn lại có thể là thư giãn bằng cách là nghỉ ngơi nè, hoặc là thiền thở nè. Hoặc là bây giờ có cái máy mát máy mát xa cũng chỉ có mấy trăm ca thôi bạn, mà mát xa cổ vai gái đồ đó bạn. Thì, ờ, với những cái gợi ý này để, ưm, bạn thấy là hợp và có tiện bạn để, gọi là, buổi trưa bạn tái tạo lại năng lượng, chí ít là cũng đỡ nhức mỏi nè, rồi được chợp mắt ngủ và đỡ mỏi mắt, thì bạn hơi không nè?
Ừm. Áp lực lắm. Ừm. Ừm, Ô kê, nè. Ừ. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ. Ừm, ô kê. Ừm. Ừm, ừm.